Ayan, so ayun nung nagkaroon nga kami ng ganun ta's parang ikaw na bahalang mag-grind, iko-course grind mo siya para doon. So ayun mas mas lalo para sa 'kin 'no mas naging natural 'yung pagluluto ko, kasi an 'yung mga pampalasa. Bagamat siguro may mga nilalagay kaming toyo, di naman mawawala 'yun, suka, patis, 'yan 'yung mga pangsangkap, pang Pilipinong pampalasa 'di ba. Ngayon kaltas ah ngayon ang talagang ginagamit ko na 'yung mga onion powder, garlic powder, paprika, mga ganyan.
Mm. Oo. Mm. Oo, pampasarap 'no. Mm, mm. Wow! Ay, ah, nakaangat-angat sa ano sa buhay. <laughs> Ang mamahal kaya ng ganiyan 'di ba. Ano ngang brand 'yung nasa kulay green na ano?
Oo. Mm, McCormick. Uy, hindi pero nakakakuha ako ng mga mas murang ganyan sa SM. Wa, S nag-promote na, eh, 'no SM Sa SM, yung mga SM bonus na ganyan, dun lang ako nakakuha yung mga sachet-sachet lang dun, dun lang ako ng mm. Ta's nag-i-stock talaga ako.
Oo, mga Mm. <laughs> Ah, okey. Ah, okey. Mahal kasi yung ano 'no, 'yung nasa bote.
Oo, pero kung 'yung McCormick talaga, oo. Sabihin na nating masarap ang McCormick, na maganda talaga ang mga spices, pero kasi 'di ba ang mahal. So, bilang tayo naman, eh, hindi naman tayo yayamanin, di ba.
Mm. Mm. Kaya nga, eh. Mm, praktikal lang din sa buhay. Gusto makatikim din ng masarap. <laughs>
Magpraktikal lang. Mm, ganyan. So 'di ba tiis-tiis, lang pero nasa sa'tin naman 'yung kung paano natin i-enhance 'yung pagluluto natin, eh. At dun din sa mga ginagamit din natin talaga. So, ayun kayo po ba, um, hmm, <tsk> sa tingin mo ba 'yun nga ligtas ba 'yung mga ginagamit natin na preservatives sa pagkain at paano niyo naman 'yung pini gaano mo naman pinipili 'yung pagkain, ah, pagdating sa preservatives or ka pano ka ba nagluluto ngayon?
Mhm. Tama ka. Mm. Mm. Mm.

Mm, para sa'kin kasi talaga yang mga preservatives na 'yan, depende kasi 'yan eh, sa preservatives na nilalagay mo eh. Kung natural preservatives naman kagaya nga ng mga 'yan asin-asin lang, okey naman sa'kin, para sa'kin okey lang. Pero kung yung may mga iba-iba pa na kasi 'di ba, kadalasan mga nasa can foods na yung madami talagang preservatives, iniiwasan ko din talaga yan eh. Kasi 'di ba, yun nga sabi nga lahat ng sobra masama, kasi mamaya diyan pa tayo ano eh, ma alam mo na mapasama. Kaya iwas talaga oo, 'pag sa'kin, 'pag ganyan mas gugustuhin ko talaga yung nagluluto ng gulay kasi, 'pag nagluluto kasi ng gulay, ano lang yan, eh, asin lang 'yan, 'tsaka paminta, yun na yun. Ano lang simple lang tapos healthy lang healthy living lang. Kung magkakarne, minsan-minsan lang, kapag ano, kasi mahirap eh, kapag halimbawa palagi, kasi yun nga, baka mamaya diyan pa manggaling yung mga sakit.
Mm. Mm. Oo, oho. Oo. Oo. Mhm. Mm. Oo, cans. Hmm, oo. Masama, oho. <laughs> Napasama. Oo, tama. Mhm. Luto ng buo. <clears throat> Ah, oo, uh-huh. Simpleng gulay, hmm. Hmm, naku, mm. Oo. Oo, yun pala. Sakit, sabagay 'no.
Mm, 'di ba, ikaw ba?
Ako, nabanggit mo yung gulay eh, 'no? Bibihira ako ay, ako yung tipong 'di ba, nagluluto ako sa bahay, nagluluto naman ako ng gulay, pero hindi ko kinakain. <laughs>
Mm. Mm. Mm. Ay, ayaw mo ng gulay? <laughs> Oo, may mga ano pa pala, hindi kumakain ng gulay, oo.
Oo, kasi dit Oo. Parang ano lang, sige taga-luto lang ako, titikman ko lang, tapos 'pag kakainin na, ay bahala kayo diyan. <laughs>
Okey lang 'yan. Mm, mm. <laughs> At least, nagluto ka. Tsaka ano eh, maganda kasi talaga 'pag gulay, alam mong masustasiya. Kung lagyan mo lang 'yan ng preservatives, eh, ano lang naman yun eh, asin lang naman yan eh, konti lang naman din. Para sa Mm, map Mm.
Oo. Mhm. Mm. Mm, sabagay. Ako naman ako naman, 'pag ganyan 'no, nagluluto naman kasi talaga ako. Since, nagluluto naman talaga ako, kumakain naman na din ako ng gulay paunti-unti, mga dahon ba. Yung pechay, ganyan, malungay, ah, kangkong, talbos ng kamote 'yan, mapaka maka papakain niyo naman ako ng ganyan, basta luto ko. <chuckles> O kaya nagkataon na nasa mood akong kumain ng ganon.
Oo. Mm. Oo. Okey na yun. Oo, <laughs> gulay na yun eh. Mm. Mm. <chuckles> Oo.

Hmm, <clicks tongue> oo.
'Di ba, <chuckles> ayun, um, iyon nga 'no so tama nga din naman na ako din kasi ngayon talaga wala na akong masyadong preservatives na ginagamit eh, puwera nalang siguro yung mga Knorr cubes 'yan kasi ang hirap magpakulo ng broth 'no, <chuckles> ng chicken broth
Tama naman nga. Mm. 'Di ba oo. M, mm. O at saka 'no kapag nagti-Tinola ako ganiyan din talaga lagay ko talaga ng Knorr kailangan di ko alam yung lasa eh, <chuckles> naliligaw kapag di lalagyan. Hmm at saka Sinigang.
Mm. Ng Knorr si. At saka Sinigang oo at saka sa Sinigang parang hindi ko pa kasi kaya yung ano yung galing talaga sa sampalok.
Ako din ano eh, alam mo ganiyan din ginagamit ko sa Sinigang mix din kahit ayoko kasi 'yan nga 'di ba nabanggit ko nga kanina, hindi ko naman alam paano ginawa, kaso no choice eh kasi ang hirap naman hahanapin mo pa sa palengke yung mga sampalok tapos yung ano 'di ba maano
Mm. Oo. Mm. 'Yung sampalok, pero nakita ko na siya oo pero nakakita na ako kung pano siya gawin parang ang ginagawa ata pinapakuluan tapos saka i, parang pin pinaano pinipiga oo para makuha mo 'yung natural na asim 'yung katas niya talaga.
Mm. Gawin. Mm, pi i pipigain. Oo, tama ka 'yung katas 'no oo. Kita ko nga din 'yun eh kasi laking probinsya din ako, yun nga ginagamit sila minsan sa ano kaso hindi na pinipiga talagang nirerektang kasama na yung ano kulay green pa. <giggles>
Mm. Mm. Rektang nakasama na 'yung ano yung sam magka pero maganda 'yun 'yung rektang sinasama na 'yung sampalok kasi parang feeling ko dun mas nakukuha din yung ano eh makukuha't-makukuha rin naman talaga 'yung asim nun 'di ba?
Oo. Mm, mm. Yung asim. Oo, eh ang gagaling pa naman magluto ng mga taga-probinsya pagdating sa ganiyan kasi 'di ba, ah kuha lang 'yan ng kuha sa mga bakuran talagang wala kang gagamiting preservatives diyan kasi ang nangyari lang talaga pampasarap nila asin.
Ay oo. Sabak Oo.